そうですよね、私の周りでも、そういうもう、ほんとに30年も40年も50年も走ってる先輩が大先輩がいるんですけど、そういう人たちに走ってると、もう既になんで走ってるか分かんないけど、今日も走ってるみたいな、そういう境地に行ってる人もいるので、そういう先輩に話を聞いて、なるほどって思うのも、あの、勉強になります。
はいはい。 はい。 そう、やっぱりそのやっぱ、つ習慣として続けてる人達ってやっぱりもう、無心でやってる方とかもたくさんいるんでしょうね。